जी। कहीं न कहीं मेरे कार्य के चलते न मुझे बहुत कभी-कभी बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। और अ, मेरी नौकरी को लेकर भी मुझे कभी कुछ बहुत ज़्यादा तनाव हो जाता है। अच्छा उसके लिए जब तनाव होता है ना, तो मेरी एक आदत है कि जब मेरे को बहुत ज़्यादा तनाव ऐसा महसूस होने लगता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें कुछ न कुछ 1-2 घंटे मैं सो जाऊँ या नींद ले लूँ, ताकि उतने समय के लिए कम से कम अ अ, मैं थोड़ा-सा दिमाग जो है वो शांत हो जाए मेरा। और अगर मैं दिन भर अगर अ, काम करता रहता हूँ, तो वो तनाव जो है वो बढ़ता जाता है। तो मुझे कभी-कभी ऐसा होता है कि जब ये मेरी आदत में है कि अगर मैं सो जाता हूँ ना, तो थोड़ा-सा उठने के बाद अच्छा महसूस करने लगता हूँ कि कम से कम 2-3 घंटे के लिए वो चीज़ तो नहीं हुई मेरे साथ, है ना। तो कहीं न कहीं अब देखिए क्योंकि एक तनाव है, नौकरी का है, अब ऐसे समय में कई चीज़ें होती हैं, नौकरी हो जाती है, ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, बहुत सारी चीज़ होती हैं। तो क्या होता है कि आदमी थोड़ा कभी-कभी असहज महसूस करता है और अपनी जो ये बातें हैं, चर्चाएँ हैं, अपने अंदर जो महसूस कर रहा है वो किसी को बता भी नहीं रहा है और बताने में कभी-कभी झिझक भी होती, तो अपने मन में ही वो लिया रहता है। तो मैं भी यही करता हूँ, मेरे अंदर मन में रहता है, लेकिन मैं किसी को बताता नहीं हूँ, लेकिन कहीं न कहीं वो तनाव जो है कुछ समय से ना बहुत बढ़ता जा रहा है। तो मैं समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ इस तनाव को खत्म करने के लिए, बस अ, अगर हमेशा से सोते रहूँगा तो वो वो भी सही नहीं है। तो मैं कैसे करूँ? मैं घर पे आराम कर तनाव कैसे कम करूँ?
जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल। जी। जी, तो सबसे पहले मुझे आपकी समस्या के बारे में थोड़ा और जानना पड़ेगा, तो मैं आपके लिए आपको कुछ सवाल पूछूँगी। जिससे मैं जान पाऊँ कि आपके तनाव का और उसे कम करने के लिए क्या काम आएगा और क्या पैटर्न आप में है। और मैं अ, बस उसके बाद में आपको सलाह देने की कोशिश करुँगी। तो सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आमतौर पर आप घर पर या फिर काम का जो तनाव होता है वो आप सबसे ज़्यादा किस समय और कब कैसे महसूस करते हैं?
जी। जी। अ, ये जो तनाव है ये दिन भर की जो मेरी दिनचर्या होती है या मैं मैं अपने कार्यालय स्थल पर जाता हूँ। तो वहाँ पे जो कार्य करता हूँ उस कार्य में भी मन नहीं लगता है। एक आलस सा बना रहता है मेरे अंदर। कि उसमें भी किसी चीज़ की देखिए कोई स्थिरता है नहीं। तो ये जब जो चीज़ें हैं ना स्थिरता नहीं है, और आगे अगर भविष्य के लिए हम कुछ करना चाहते हैं तो एक कम से कम आदमी को एक श्योरिटी स्थिरता चाहिए होती कि यार ठीक है चलो ये कार्य करना है मुझे, इससे मेरा मन शांत है। लेकिन यही नहीं है कि हम इतना अच्छा कार्य भी करते जा रहे हैं, और हुँ हमारी निश्चितता भी नहीं कि हम यहाँ पे कितने समय के लिए हैं। तो कई बार मन जो है ना वो इतना व्यथित हो जाता है कि मुझे ये भी लगता है कि क्या मैं इस नौकरी को जो है बदल दूँ? या कहीं दूसरी जगह जाता हूँ अगर तो वहाँ पे अ, क्या है कि अच्छा इसका भी कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है ना कि वहाँ पे भी मैं बहुत इ स्थिर हो जाऊँगा या मेरे मन में बहुत सुकून शांति आ जाएगी। इन्हीं सभी चीज़ के चलते हुए ना, कहीं न कहीं बहुत दिक्कत-सी लगती है और मैं अ, जो है तनाव महसूस करता हूँ और मन भी जो है विचलित रहता है बहुत ज़्यादा व्यथित रहता है कि आगे की अ, क्रियान्वयन में ही मेरा अ, मन लगा रहता है कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा मुझे और क्या करना चाहिए, या मैं अपने आप को और बेहतर बनाऊँ, तो इन्हीं सब चीज़ों में मैं उलझा रहता हूँ।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। अच्छा, जी बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं आपकी समस्या को, और जैसे आपने बताया आपकी दिनचर्या को देखते हुए, तो बिल्कुल काफ़ी स्वाभाविक है तनाव आना और, एक घर ही एक काफ़ी आपको आरामदायक जगह लगती होगी, जहाँ पर आप थोड़ी देर आराम करके, आप अपने तनाव को घटा सकते है। तो मुझे ये बताइए, कि आपकी दिनचर्या मतलब, समय के साथ कैसी होती है? और कितना समय आपको मिल जाता है, घर पर आराम करने के लिए? और क्या-क्या मतलब किस तरीके की अ, किस तरीके का आराम आप करते हैं, अगर फ़िलहाल आपने ऐसा कोई कदम लिया हो तो?
हाँ, मेरा जो है मेरे को सबसे ज़्यादा आराम उस, परिस्थिति उस स्थिति में मिलता है, जब मैं सबसे ज़्यादा घर पे अ, अपने कमरे का जो हैं अ, दरवाज़ा बंद करके और कोई मुझे डिस्टर्ब ना हो, अपना मोबाइल साइलेंट करके मैं जो है सोता हूँ, 2-3 घंटे के लिए ना, तो उठने के बाद, थोड़ा-सा अ, कहीं न कहीं दिमाग़ जो है वो रिफ्रेश होता है और उसके बाद फिर वही सब, सारी चीज़ें चलने लगती हैं कि मतलब अ, अब भई आदमी टेंशन तो लेता ही हैं। सोचता भी हैं आगे के लिए, कोई ना कोई कार्य के लिए भी सोचता है, कि हम क्या करें? तो इन्हीं सब चीज़ों को चलते हुए लेकिन जब बहुत ज़्यादा ऐसा मैं महसूस करता हूँ कि यार मुझे तनाव हो रहा है, तो उम्, उसमें ये करता हूँ मैं कि बस एक ही चीज़ मुझे समझ में आती हैं कि, भई इससे ज़्यादा अच्छा रास्ता मेरे पास कोई ना है कोई नहीं है। मैं एक समय निकाल के 2-3 घंटे का एक झपकी ले लूँ, आराम कर लूँ, नींद ले लूँ, ताकि उस समय मेरा दिमाग़ तो शांत हो जाए। स्थिर हो जाए।
जी। बिल्कुल। जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल समझ सकती हूँ मैं और अ, कितना समय आपको मिलता है? मतलब घर पे लगभग आप अ, दिन की रात की नींद का भी थोड़ा बता दीजिए कि आपका रात की, सोने का दिनचर्या, आपकी रात की कैसे होती है। और दिन भर में आपको कितना समय मिल जाता है, घर पर सोने के लिए ये भी बता दीजिए।
जी। अ, देखिए क्या है कि अभी अगर इसकी बात करें, तो दिनचर्या तो बहुत बिगड़ी हुई है और क्योंकि सोना ही जो है वो उ, बहुत लेट हो रहा है। कम से कम कभी-कभी 1 बज जाते हैं, डेढ़ बज जाते हैं, कभी पौने 2-2 तक भी सो जाता हूँ। जी, तो उसमें क्या है कि अब, देर से सो रहा हूँ, तो देर से फिर उठता भी हूँ। 9 साढ़े 9 बजे और फिर इसके बाद जल्दी-जल्दी, आबड़ तोड़ में भगना भी होता है। अ, कार्यालय के लिए, तो ये सब चीज़ें तो बिल्कुल देखिए समय निकाल नहीं पाता हूँ, कई बार जैसे ये छुट्टी का समय है, रविवार का दिन पड़ता है। इसमें कोशिश करता हूँ कि अ, खुद से जुड़ूँ, अपने आप से जुड़ूँ और ये सब सारी चीज़ें होती हैं, जब तो जि जितना जुड़ने की कोशिश करता हूँ, उतना ही ज़्यादा और तनाव होने लगता है। तो जब तक कोई व्यस्तता है, या किसी के साथ में तो फिर भी एक तनाव कम है, लेकिन एक ऐसा लगता है कि दिमाग कहीं न कहीं जो है, वो बिज़ी है। वो उलझा हुआ है, किसी न किसी कार्य में अपने, तो उसमें ही बड़ी जी जो है, वो उसमें परेशानी आ रही है मुझे, कि भई मैं क्या करूँ? कैसे स्थिरता करूँ? चूँकि इसके अलावा मैं दूसरे कार्यों को सुचारू और बहुत सफलतापूर्वक और मन लगा के कर पाऊँ। लेकिन ऐसा एक कार्य की वज़ह से, मेरे दूसरे कार्य पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, ना मैं इस कार्य को ढंग से कर पा रहा हूँ, ना दूसरे कार्यों को ढंग से कर पा रहा हूँ, दिमाग मेरा अ, उलझन में फँसा पड़ा है। वो अलग, तो ये सब चीज़ें ना सोच के, तनाव कम नहीं हो रहा है, तनाव बल्कि बढ़ता जा रहा है जैसा-जैसा समय बीत रहा है तो।
अच्छा। जी। जी। अच्छा। जी, बिल्कुल मैं आपकी समस्या को थोड़ा और अच्छे से अभी समझ पा रही हूँ। एक और चीज़, मुझे बता दीजिए कि, क्या आपके घर में ऐसी कोई बाधाएँ हैं, जो आपको आराम नहीं करने देती है? जैसे शोर होता है, घर में अगर बच्चे होते हैं, तो बच्चे भी थोड़ा बहुत आपका समय ले लेते हैं। काफ़ी रोशनी होती है या फिर, टीवी का शोर चलता रहता है, या फिर अ, घर की कुछ जिम्मेदारियाँ या फिर कहाँ आप सो रहे हैं, किस तरीक़े का आसन आप इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उससे आपको थोड़ी बाधाएँ महसूस होती है, आपको ये चीज़ें परेशान करती है?
हाँ जी, ये ये, थोड़ी सी अम, हाँ ये बाधाएँ तो मेरे को महसूस करती है, क्योंकि घर में एँ क्या होता है कि, कमरे जो हैं एक दूसरे अ, से सटे हुए होते हैं, तो अगर अ अ, वहाँ पे अ, हॉल में, आगे के कमरे में जो है, अगर टीवी चल रही है, मोबाइल चल रहा है या किचन में कुछ खटपट हो रही है, तो इन सब चीज़ों से देखिए, कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो जाती है मेरी नींद। और मेरे को दरवाज़ा लगाना पड़ता है, कोशिश ये करना पड़ता है कि, आवाज़ जो है वो बहुत कम हो जाए, जिससे कि कम से कम इतनी तो हो जाए, आवाज़ इतनी ज़्यादा ना आए, ताकि नींद में ख़लल ना पड़े और मैं आराम से सो सकूँ, सो पाऊँ आराम से। तो उन चीज़ों को भी कहीं न कहीं मैं खिड़की, दरवाजे बंद कर लेता हूँ क्योंकि अब 1 ही दिन बचता है, मुझे रविवार का दिन बचता है, या कभी कुछ ऐसा हो गया कि कभी कुछ अगर टूरिंग जॉब है, उसमें से आए देर से और कार्यालय पे नहीं गए, तो वो थोड़ा-सा टाइम कभी बहुत जभी कभी-कभार मिल गया, तो उसमे खिड़की में मतलब डार्क पर्दे वग़ैरह डाल के, कमरे का दरवाज़ा लगा के, सो जाता हूँ और मोबाइल तो सबसे पहले साइलेंट करता हूँ, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा, नींद में ख़लल डालने का काम करता है। और फिर जब उठता हूँ ना, तो थोड़ा-सा थोड़ा-सा अच्छा लगता है, लेकिन देखिए ना उसमें शून्य मात्रा से ही, ये सफलता या जो परिणाम जो है, वो सकारात्मक नहीं हो पा रहे हैं। चीज़ें जो हैं, वो बनी ही हुईं हैं उसी टाइप की, तो सबसे पहली चीज़ मैं ये चाहता हूँ कि मुझे निज़ात मिले इन चीज़ों से, तो सबसे पहली चीज़ की घर पे आराम और कई बार तो मालूम तनाव होता है और मैं चाहता भी हूँ कि, घर पे जाके क्योंकि घर से ज़्यादा आराम मुझे और कहीं नहीं मिलता है। है ना? और हाँ, हाँ, तो मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन फिर कई बार घर आ के नहीं सो पाता, तो वो तनाव है ना कभी-कभी बहुत बढ़ जाता है और कहीं न कहीं उसकी वजह से जो है, वो सर में भी दर्द होने लगता है मेरे, थोड़ा बहुत होता है ना कभी-कभी सिर में कहीं पिंच हो रहा है, कहीं कुछ होता है। तो एक समझ में आता है, कि नहीं यार सुबह से लेकर लगातार दिमाग को उसमें कहीं न कहीं हम उलझा के रखे हुए हैं। तो दिमाग भी जो है ना, वो कितना सहन कर पाएगा और एक समय के साथ भी कितना सहन करेगा वो, तो कहीं न कहीं उसका भी परिणाम दिखने लगता है। तो अब यही सब चीज़ें हैं कि इससे निज़ात कैसे पाऊँ और बाहर कैसे आऊँ मैं?
जी। बिल्कुल। जी। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। जी। बिल्कुल। बिल्कुल, सही बात है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी तरीके से आपने मेरे सवालों के जवाब दिए, जिससे मैं आपकी समस्या को थोड़ा बहुत समझ सकती हूँ। तो मैं आपको कुछ सलाह, कुछ पॉइंट्स बताऊँगी, जिसका आप बिल्कुल अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उपयोग कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो होती है कि, जैसे आपने कहा कि आपको काफ़ी तनाव हो जाता है, और फिर आपको घर पर आके भी थोड़ा एक आराम चाहिए होता है क्योंकि काम का तनाव और ज़िम्मेदारियों का तनाव काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, बिल्कुल सही है। पर तनाव की कुछ मूल कारण होते हैं, जिसको कम करने के लिए आपको अपनी रोज़मर्रा के जीवन में छोटी-छोटी कुछ आदतें लानी पड़ेगी। तो, 2 चीज़ें तो आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। पहली बात है कि 5-10 मिनट आप थोड़ा 10-15 मिनट आप ध्यान लगाने की एक आदत डाल लीजिए, जैसे सोने से पहले आप ये चीज़ कर सकते हैं। कोई नहीं, बस एक थोड़ा दरवाज़ा वगैरह लगा लीजिए, एक शांत वातावरण रखिए। बिल्कुल, अगर आप कमरे में नहीं भी कर रहे हैं, अब जैसे आपके पास छत वगैरह होगी, बालकनी होगी, जहाँ पर थोड़ी खुली हवा आती है। भले ही आस-पास थोड़ी आवाजें हैं, आप आँखें बंद करके शांति से 10 मिनट बैठे रहिए। आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। है ना? दूसरी होती है, टहलने की जो आदत होती है, जैसे अगर आपको डेस्क का काम अगर आप करते हैं, ऑफिस में वगैरह आप बैठते हैं, तो आपको थोड़ा उठ के बीच-बीच में काम के मतलब, हर 1 डेढ़ घंटा, 2 घंटे में या फिर हो सके, तो हर डेढ़ घंटे में आप उठ के थोड़ा 5-10 मिनट एक चक्कर लगा के आइए, थोड़ा टहल के आइए। ताकि आपके पैर थोड़े अ, थोड़ा-सा आप पैर खोल सके, आप थोड़ी गर्दन थोड़ा स्ट्रेचिंग कर सके, आपको थोड़ा अच्छा लगेगा। दूसरी चीज़ अगर घर पर आराम करने की बात करते हैं, तो आप सबसे पहले तो सिर्फ सोना ही एक तनाव अ, जो आपका तनावग्रस्त जो आपकी रोज़मर्रा की ज़ि अ, ज़िंदगी है, उसे कम करने के लिए सिर्फ सोना ज़रूरी नहीं है, आपको थोड़ा मनोरंजन वगैरह, ये सब भी करना पड़ेगा। अग अगर आपको पसंद है, तो आप किताबें पढ़िए, अगर आपको फ़िल्में देखना अच्छा लगता है, तो आप कोई फ़िल्म वगैरह, जब आपको आपको दिन में छुट्टी होती है, आप वो कर तब देख सकते हैं। या फिर अ, थोड़ी देर अगर चाहे तो इंस्टाग्राम चलाइए, कुछ अच्छा देखिए, कोई गाना सुनिए, अगर आपको गीतों का शौक़ होगा तो। तो उन चीज़ों से भी थोड़ा बहुत आपका तनाव कम हो सकता है। पावर नैप्स काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप 10-15 मिनट के पावर नैप्स ले लीजिए। है ना? तो अगर आपको जब समय मिलता है, आप किसी अच्छी कंफर्टेबल जगह पर जाके बैठिए। अगर आपको लगता है कि आप नहीं उठ पा रहे हैं, तो अलार्म लगाइए या किसी से मदद माँगिए, किसी को बोलिए कि मुझे 20 मिनट में, 30 मिनट में उठा देना और एक छोटा-छोटा पावर नैप आप बीच में जब भी आपको समय हो, या फिर जब भी आपको लग रहा है कि अभी एकदम काम करने नहीं उठना है। तो आप कर सकते हैं और समय पर सोना बहुत-बहुत ज़रूरी है, जो आप घर पे थोड़ा तनाव कम करने के लिए, आप एकदम आराम से अ, थोड़ी देर सब बंद दरवाज़ा वगैरह बंद करके, अच्छे से आप आपको जिस तरीके की ठंडक पसंद है पंखा-वंखा चला के, आप बिल्कुल आराम से सो जाइए। अच्छी नींद लेना बहुत-बहुत ज़रूरी है तनाव के लिए। तो यही बस मेरी आपके लिए सलाह रहेगी।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
बिल्कुल। बहुत अच्छी सलाह दी आपने और मैं बहुत सराहना करता हूँ आपकी सलाह की और इससे मैं काफ़ी हल्का भी महसूस कर रहा हूँ और आपके मदद और समर्थन के लिए, बहुत-बहुत धन्यवाद।
जी।